Eee, bukan cuma yang besar saja.
Menurut aku Ya, kenapa kok penting, keberhasilan kecil juga harus dirayakan, karena, mmm, keber keberhasilan kecil itu e adalah awal menuju keberhasilan besar lainnya, iya <laughs>
Hmm hmm hmm. Mhm. Wuh. <laughs> Iya iya iya.
Iya kan? Soalnya kayak masa iya kita harus nunggu keberhasilan besar dulu, baru boleh bersenang-senang. Ya. nantinya kita akan kehilangan semangat, gak ada motivasi diri, terus kayak, mmm, apa ya, e kepercayaan diri itu tuh, tiba-tiba juga akan turun gitu, di tengah jalan, karena kita gak ngerasa kalau kita tuh dihargain, padahal kita, eee, apa ya, proses sekecil apapun dalam hidup kita tuh, layak untuk dihargai ya, Mas, ya.
Iya, sih. Mhm. Mhm. Mhm mhm. Iya iya, betul.